Đúng rồi. À, không biết là bạn có thích, a, nghe nhạc không? Thay vì là bạn, à, mở bạn xem ấy thì bạn chỉ là, giống như là, ờ, giữa giờ làm việc thì bạn cần thư giãn, đúng không? Thì bạn mở một số các cái đoạn nhạc mà, à, nó có cái tác dụng thư giãn ấy, thì, ờ, bạn chỉ, ờ, mở nhạc thôi, bạn không có xem hình nha, thì bạn có thể là ngồi chill, chill kiểu 5, 10 phút như thế, nó cũng rất là khỏe. Đấy, lại còn tốt cho tinh thần nữa. Bạn cũng có thể thử áp dụng cách này xem có được không? Không biết là bạn, à, khi mà bạn xem, a, a, mạng xã hội nhiều thế thì chắc là bạn sẽ theo dõi rất là nhiều những cái mà bạn thích, đúng không?
Ừ. À, hay đấy. Ừm. À, được chứ. Nhưng mà ừm. À, đúng rồi, chính xác. Mình cũng thường xuyên xem những cái clip, gọi là, nhạc, à, à, khá là sôi động rồi những các bạn vừa nhảy theo nhạc này, nhịp nhàng, đấy rất là hay luôn.
Ừm. Ừm, nên là những cái những cái đó là bạn thích nhất, bạn bị, à, nghiện nhất là khiến cho bạn là bị mê nhiều nhất, đúng không? Không còn tập trung làm việc nữa. À, thế thì, ờ, bây giờ ấy là bạn, à, à, cai điện thoại là chắc chắn là bạn không thể nào mà bạn bỏ 100% được rồi. Đấy, thì, ờ, ờ, bạn chỉ có thể bằng cách là hãy, a, theo dõi bớt đi này, để mà đừng có follow nhiều quá những cái nội dung đó để cho, ơ, mình bạn sẽ follow theo dõi nhiều các cái nội dung khác đi, để cho nó bớt đi khi mà bạn chỉ xem là bạn chỉ xem ít thôi. Kết hợp với cái việc là lập kỷ lập kỷ luật lúc nãy là bạn chỉ xem, a, trong vòng là 15, 20 phút thôi chẳng hạn. Đó, hoặc là, ờ, để tránh đi cái tình trạng, à, mà bạn bị sao nhãng nhiều như thế mà bạn muốn nó quyết liệt hơn một chút, thì, à, tốt nhất là cái lúc làm việc thì bạn hãy, a, tắt những cái thông báo ở như các cái ứng dụng mà mạng xã hội của bạn mà bạn hay bị thích đó đi, để cho nó đỡ để nó đỡ kích thích bạn đi. Đó, thì, à, để điện thoại xa ra, ừm, thì bạn cũng sẽ
À, đúng rồi. Chính xác. À, hợp lý đấy. Ừm. Rồi, ừm, rồi tắt thông báo, đúng không? Ừm. À, cái này hay đấy, ừm. Ừm, nhưng mình sợ là để điện thoại xa ấy thì, ờ, nhỡ đâu có đồng nghiệp hay là ai đó nhắn tin thông qua Zalo, thì không biết là mình có sợ là bị bỏ lỡ tin nhắn không bạn?
Ừm, ừm.

Ừm, ờ, vậy thì ờ không biết là công việc của bạn đấy ấy thì, ờ, có gây nhiều căng thẳng không? Nếu như mà bạn cảm thấy mệt mỏi đối với công việc ấy, thì những cái lúc mà rảnh như thế. Bạn có thể là hãy thử là, ờ, tập thể dục chẳng hạn, một vài cái động tác nhẹ nhẹ thôi, hoặc là bạn có thể là đi ra ngoài để mà hít thở không khí một chút này, để tránh đi cái việc mà bạn tập trung vào trong, ơ, ơ, ngắm vào điện thoại. Đó, bằng không thì những cái lúc rảnh như thế thì, à, bạn cũng có thể là hãy thử trò chuyện với đồng nghiệp xem sao. Thì, ờ, có phải là vừa là có thể là kết nối được với nhau để gần gũi với nhau hơn, mà lại còn, à, đỡ được cái việc là bạn, ờ, sờ vào điện thoại. Đó, thì bạn xem là, à, những cái này có có có có được không này? Bạn áp dụng dần đi. Ờ, thực ra thì để mà thay đổi được cái thói quen ấy thì nó rất là khó, không thể nào mà một phát là có thể thay đổi được luôn. Thì, à, bạn cứ phải cai dần dần thôi, có nghĩa là giống như kiểu là mình cai nghiện ấy, ấy. Thì, ờ, ừm, thay vì là bạn, à, xem, ơ, thật nhiều như thế thì bây giờ là bạn giảm đi. Ví dụ như là khi nào bạn xem thì bạn hãy a đặt hẹn giờ tr trên điện thoại của bạn luôn. Là, à, cứ mỗi lần mà bạn xem thế thì bạn, ờ, đặt ờ, ờ cho điện thoại nó tự ngắt đi chẳng hạn này, thì bạn chỉ xem trong vòng 15 phút hay 30 phút gì đó thôi. Đó, để cho tập cho mình một cái kỷ luật đi, đấy, để sau là mình không có có bị như vậy nữa. Đấy, ờ. Ừm.
Ừm. Hay đấy, ừm. Ừm, hay đó. Rồi, mình sẽ thử xem sao, ừm. Ừm. À, đúng rồi. À, hợp lý đấy, ừm. Cách này rất hay đấy. Ừm. À, rồi. Vậy với bản thân mình ấy, thì ở trên công ty mình cũng, ơ, kiểu như là, ờ, cũng ngại giao tiếp với đồng nghiệp ấy, nên là cứ chán chán thì lại bỏ điện thoại ra xem, ừm, ơ, bạn cũng có nói là mình cũng nên giao tiếp nhiều với đồng nghiệp hơn thì mình nghĩ cái này cũng khá là hay đấy, cũng có thể giúp cho mình, à, có được cái mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và cũng tránh đi cái việc là sử dụng điện thoại trong giờ. Vậy, ờ, bên cạnh đó thì nếu như mà mình, ờ, ờ, không sử dụng điện thoại thì, à, mình cũng, ơ, có cái máy tính ở trước mặt ấy, thì, ờ, ừm, cũng nhiều khi mình cũng sợ là cũng bị xao nhãng bởi là, à, đang làm việc xong rồi lại mở web lên xong rồi rồi lướt mạng xã hội Facebook ở trên máy tính chẳng hạn ấy. Vậy thì, à, à, cái việc, ờ, lướt mạng xã hội trên máy tính thì liệu nó có có có, gọi là, à, dễ gây nghiện hơn so với điện thoại không bạn?
Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Ờ, nếu như mà bạn, ờ, lướt thì không biết là với mục đích như gì, nếu như bạn lướt để xem tin tức chẳng hạn thì nó cũng rất là hay. Hay là bạn lướt để bạn, à, cũng đi xem những cái linh tinh thì thực ra nó cũng là một phần để giải trí và cũng có cũng có tác dụng là một phần để cho bạn, ờ, đi tìm hiểu các cái kiến thức ấy, thì nó trông cũng tốt thôi, nó cũng không phải là điều xấu. Trừ khi là bạn lạm dụng, bạn xem nhiều quá ấy, rồi lại bạn cảm thấy bạn lại bị mê giống như là bạn xem ở trên điện thoại ấy thì nó cũng như nhau, đúng không?
À, rồi, như thế thì tốt quá ừ. Ừm. À, ra vậy, như vậy là mình cũng, a, vẫn có thể là giải trí ở trên, a, a, máy tính, đúng không? Nhưng mà cũng hạn chế thời gian nó cũng không nên, a, sử dụng quá nhiều, đúng không bạn?